Ähm, also, ich bin in der Regel sehr zufrieden mit denen. Ich habe auch echt viele Jobs durch die, was mega toll ist und das ist ja immer als Selbstständige Gold wert. Ähm, mich nervt das mit diesen Gagen, dass das so schwankt. Ich wollte da auch noch mal das Gespräch mit denen suchen und irgendwie so 'ne Auflistung machen, die dann halt für immer steht. Und wenn die halt, keine Ahnung, irgend 'ne Show haben mit kleinerem Budget, dann können die mich halt nicht buchen oder so. Aber ich weiß, dass das auch eigentlich nicht so doll schwankt. Ich glaube die sind halt 2 Frauen, denen das gehört und das sind halt so die denken halt nur an Business und Zahlen und versuchen natürlich, so viel Geld für sich selbst rauszuschlagen, wie g wie nur geht. Und das merkt man ganz schön. Und, ähm, ja, aber i f ich finde es schwierig, wenn man mich immer wieder versucht, durch so Tricks in eine niedrigere Gage zu bringen. Zum Beispiel haben die Daten angefragt jetzt, wo sie n meine Position nicht klar geschildert haben und haben halt pro Showtag so und so 'ne Gage angesetzt. Und dann habe ich erst mal nichts dazu gesagt und später noch mal nachgefragt und meinte dann: „Ihr habt doch gar nicht geschrieben, was genau ich da überhaupt machen soll.“ Weil ich kann ja auch nicht irgend 'ne Gage zusagen, wenn ich gar nicht weiß, bin ich da als Tänzerin, als Sängerin oder was mache ich denn da bei der Show? Und dann hat sich rausgestellt, dass ich 2 Sachen machen soll, nämlich als Sängerin und auch V im Vorhinein im Projektmanagement mit drin. Und das haben die nicht reingeschrieben, aber halt nur 1 Gage, äh, angeführt, ne? Und das sind so deren Tricks, wie sie's versuchen, dass ich dann Ja sage, mich freue über die Anfrage und sage: „Ja, an dem Termin kann ich auf jeden Fall.“ Weil viele sagen: „Ach, werden die mir ja schon sagen, was ich machen soll." Und dann am Ende halt 2 Positionen habe, aber nur 1 Gage. Und, ähm, das sind so Sachen, die die machen und, ähm, das gibt mir richtig Bauchschmerzen, dass die das immer wieder versuchen, weil da denke ich mir: „Da stimmt doch irgendwas nicht.“ Also, nicht ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Also, das da fühle ich mich dann nicht gut aufgehoben. So kann ich das, glaube ich, besser, ja, benennen.
Okay. Mhm. Okay, also, es ich kann das, ähm wenn ich jetzt das Ganze von deren Perspektive mir betrachte, äh, i i ist es ja 'n bisschen, ja, verständlich, sage ich mal, dass sie v wirklich versuchen, ähm, die größte Gage für sich selber zu ziehen. Nicht, dass es okay ist, aber dass sie das so angehen als selbstständige Person ist, ähm, verständlich, ne? Das machen viele so. Die denken an deren eigenen Profit und nicht an die Menschen in deren Umfeld, die mit denen zusammenarbeiten. Das ist ganz normal. Ich meine, w was jetzt für dich wichtig ist, was ich mir quasi worü worüber ich mir Gedanken mache: du hast ja gesagt, bei einer Show haben die dich einmal als Sängerin und einmal als Projektmanagerin, äh, erworben. Hast du da wirklich, äh, die Projekt das Projektmanagement in diesem Projekt wirklich dann halt auch übernommen? Und wie verlief das Ganze für dich?
Ja. Ja. Mhm.